Oke, gitu ya, Kak, ya. Nah, kalau, eee, Kakaknya itu pernah ngerasa nggak sih kayak Kakaknya udah minta maaf yang tulus banget gitu ya, dan baik, tapi kayak situasinya itu tetap, eee, bikin Kakaknya canggung gitu loh, eee, mo malah jadi renggang juga masih renggang, gitu. Pernah nggak Kakaknya kayak gitu?
Mmm. Mhm. Eee, sebenarnya kalau akunya sendiri nggak pernah, tapi kebetulan, eee, waktu kuliah itu kan, aku sama teman sekelas tuh kita deket banget. Jadi, eee, setiap ada masalah tuh kita saling tahu. Nah, kebetulan pernah nih, sahabat aku itu ngelakuin kesalahan ke, eee, teman aku yang lain. Jadi, kita lagi buka bersama, mau foto bersama. Nah, ternyata sahabat aku, sama si orang ini tuh lagi s habis sholat gitu, mereka ketinggalan. Nah, yang sahabat aku itu langsung lari ikut foto, dia lupa ngasih tahu yang lain, kalau masih ada orang itu di mushola gitu, dia belum ikut. Nah, orang itu jadi marah kan. Wah, itu udah minta maaf, udah ngasih waktu, udah itu nggak ini, nggak ngefek-ngefek. Dan bahkan bertahun-tahun dia masih dendam gitu orang itu. Cuman di situ aku bisa ngelihat, “Oh, iya, ya, tapi kalau kita ngerasa bersalah, pada akhirnya minta maaf itu kan harus ya.” Tapi reaksi orang lain mau maafin atau nggak itu haknya mereka gitu. Kita juga nggak bisa dong maksain orang lain buat maafin kita, gitu. Itu di luar kontrol kita. Jadi, ya seenggaknya ketika udah minta maaf, udah berusaha, kalau masih marah, ya udah, itu kan haknya dia juga gitu. <chuckles>
Mhm. Oke. Mhm. Mmm. Mmm. Oh, seperti itu. Oke. Mmm. M waduh. Mhm. Mmm, <chuckles> iya, sih. Oke, tapi itu kan tadi ketinggalan foto ya, Kak. Ta nggak bisa diulang kah, atau gimana? Kok sampai marahnya marahnya sampai lama banget ya?
Iya. Eee, jadi pada saat <laughs> Nah, itu ketika dia marah, kita tuh udah sekelas juga bilang, “Oh, ya udah, yuk foto-foto lagi." Gitu. Tapi, dianya udah ter keburu emosi, jadi menolak gitu. Kayak yang, “Udahlah, nggak usah nggak usah foto-foto.” Dianya udah langsung gitu duluan. <chuckles>
Heeh. Oh. Oke. <chuckles> Oke. Jadi, memang kayak orangnya u yang udah, apa yang istilahnya udah, a agul kalau Kakaknya tahu ya nggak?
Eee, jadi iya, jadi
Apa sih ininya? Eee, ya, itu. Udah, <chuckles> udah ini ya udah gak niat lah ya, intinya, ya, <chuckles> orangnya. Terlanjur ah, iya, kecewa, heeh.
<chuckles> Iya, udah udah terlanjur kecewa mungkin ya, kecewa dan, ya udah dianya jadi ngambek gitu, nggak mau foto lagi.
Kayak gitu. <chuckles> Oke. <tsk> Nah, kalau, eee, apa ya, Kak, ya, menurut Kakak tuh, <tsk> eee, gimana orang tuh lebih mudah menerima maaf?
Mmm. Mmm.
Karena apa itu Kak mungkin?